Heeh. Sebenarnya nggak harus yang tahun pertama sih ketika mau daftar. Jadi kan dia ada pembukaan pendaftaran anggota baru nih, gitu kan. Untuk angkatan, misalnya waktu itu aku tahun 2015, contohnya. Nah, itu tahun itu bisa daftar, tapi yang daftar itu nggak cuma mahasiswa yang tahun 2015 aja, tapi bisa mahasiswa yang tahun 2014, 2013. Jadi bisa antar angkatan itu bisa nyampur, sebenarnya. Heeh. Tapi memang, kebanyakan pasti yang dari tahun itu. Karena kan, itu apa ya, eee, pas awal-awal banget ya. Awal tahun semester 1, eee, jadi pasti kan mahasiswa baru yang cenderung banyak ikutan situ.
Mhm. Mmm. Mmm. Oh, jadi Campur-campur ya. Hmm. Mhm. Oh. Wah. Nah, terus pas, eee, di sana tuh ada tradisi khususnya nggak? Kayak misalkan, eee, camping-kah? Atau misalkan, eee, kegiatan aspeknya tuh, kayak gimana nih? Ada nggak, Kak?
Mhm. Oke. Jadi heeh, ada sih, Kak. Jadi, mungkin aku jelasin sedikit juga ya tentang arsitektur hijau ini kan sebenarnya organisasi yang bergerak di bidang arsitektur, dan fokusnya itu lebih ke arah pelestarian arsitektur lokal. Mungkin kalau istilah teknisnya itu, arsitektur vernakular. Itu arsitektur yang memang dibangun oleh masyarakat adat lokal, dan untuk masyarakat itu sendiri, gitu. Jadi bukan arsitektur yang dibangun oleh seorang arsitek. Tapi misalnya kalau Kakak lihat contoh rumah adat, gitu ya. Rumah Gadang, rumah, eee, apa kayak rumah adat Honai, itu kan sebenarnya rumah yang adat khusus di di daerah itu ya. Nah, itu dia, itu kan contoh arsitektur venakular. Nah tapi, misi kita tuh lebih menggali, eee, rumah-rumah adat yang emang belum tersentuh gitu ya di Indonesia, karena sebenarnya banyak banget itu. Nah dan untuk bisa mendapatkan, eee, apa, ke arah sana, kita sebagai calon anggota baru tuh dikasih materi juga, Kak. Tentang cara pemetaan, terus cara pengukuran apa, bikin apa kan kita memetakan suatu desa gitu. Terus, eee, kita juga dapat materi-materi yang berhubungan dengan, eee, darurat gitu ya. Karena kan kita akan ke alam nih, ke tempat yang mungkin kita enggak tahu harus ekspedisi. Nah kita belajar bikin tandu, bikin tenda. Jadi semacam campuran ya, Kak, antara arsitektur dan pencinta alam. Heeh, bener. Jadi, eee, cukup seru dan menantang juga sebenarnya.
Heeh. Hmm. Oh, gitu. Mmm. Oh. Mhm. Heeh heeh. Oh, gitu ya. Oh. Heeh. Mhm. Oh. Wah. Mmm. Oh. Wah. Seru banget ya kayaknya nih. Wah. Hmm, banyak juga ya ternyata kegiatannya ya. Pantas prosesnya panjang ya. Lama, setahun. Eee, terus apa aja tuh, Kak, eee, kegiatannya tuh dan, tradisinya yang paling khas?
Mhm, hmm. Oke. Heeh.